Ja. Ja, das klingt mega, mega cool. Das würd' ich auch gern mal ausprobieren. Würdest du auch sagen <chuckles> ja, dass es irgendwie Situationen gibt, in denen Bewegung eher negative g Effekte auf die Gesundheit haben könnte?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, guter Punkt. Da wollte ich grad auch drauf eingehen hier. Das ist ja der letzte Unterpunkt hier. Das, äh, finde ich jetzt schwierig
Mhm, ja, da wo man sich so drüber unterhalten könnte noch, ne? Mhm.
schwierig zu beurteilen. Negative Effekte auf die Gesundheit, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Ich würd' jetzt eher am ehesten dran denken, wenn man sich, weiß ich nicht, überlastet, wenn man zu viel macht, ne? Das heißt ja auch oft, wenn man Anfänger ist, dass man sich auch 'n paar Tage Pause gönnen soll oder dass man nicht den Fehler machen soll, zu viel auf einmal zu machen, ne? Das wär' jetzt so mein erster Gedanke. Oder was hättest du da noch für Ideen?
Mhm. Ja, guter Punkt. Ja, guter Punkt. Doch, ich würd' auch sagen, dass es vielleicht schnell ins Extrem ausarten kann, wie du meintest, ähm, dass man dann zu viel Sport macht oder dass man Sport aus dem falschen Grund macht, dass man sagt: „Ich muss jetzt auch so 'n Muskelberg sein oder auch so 'n so 'n Sixpack haben oder so.“ Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Ich muss gerade dran denken. Mein mein Vater hat ein einen Freund, einen Bekannten, der scheinbar ganz verrückt nach Sport ist. Also, da erzählen sie auch immer: Der der der geht so oft immer joggen, der der der würde es schon übertreiben.
Oh. <chuckles>
Aber dass er da dass er da wirklich z gesundheitliche Probleme deswegen bekommen wird, hab' ich jetzt noch nicht gehört. Ähm, wahrscheinlich eher im im Gegenteil.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist eher so Mentale vielleicht, ne? Ja. Vielleicht so mhm.
Der ist eigentlich eher mhm. Der ist eher für sein Alter fitter als jetzt mein Vater zum Beispiel, aber
Oh
Aber was so negative As
Und wie oft, äh ja.